ใช่ ๆ ประมาณนั้นค่ะ ก็คือแบบว่าเราลืมเนาะ เวลาเขาถามแบบว่า "เออ เมื่อวานอะ คนเนี้ยแบบมาเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่า?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะนึกนานจน นึกนาน ก็เหมือนแบบว่าคนคนนั้นก็บอกว่า "อา ไม่ต้อง ไม่ต้องพูดแล้ว ไม่เป็นไร ๆ ไม่ถามแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ "อ้าว กำลังนึกอยู่เนาะ" เออ <chuckles>
<laughs> อืม อืม อะฮะ ค่ะ <chuckles> <laughs> อะฮะ อ๋อ ก็คือว่าความขี้ลืมของเรา มันทำให้คนไว้ใจเรา <chuckles> ใช่ไหมคะ? เพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยไม่พูดต่อ อา
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ แล้วเขาก็เหมือนแบบว่าได้ ได้ระบายด้วยเนาะ ในสิ่งที่เขาอะแบบอยาก อยากจะระบาย อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราอะจะเป็นคนที่ฟังอย่างเดียว แล้วก็คือแบบไม่ค่อยแบบโต้ตอบ หรือว่าพูด หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะเป็นแนวแบบให้กำลังใจเพื่อนมากกว่า อย่างเช่น แบบเพื่อนแบบ อ่า มาคุยเรื่องแฟน หรือว่าเรื่องเรียน อะไรอย่างเงี้ย เขาเหมือนแบบรู้สึกว่า เออ เขาทำแบบเนี้ยไป แล้วแบบว่ามัน มันจะโอเคไหม แบบ เออ เขาจะคบกับแฟนได้รอดไหม? หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็จะเหมือนแบบแนวแบบให้กำลังใจเพื่อนอะค่ะว่า "เฮ้ย ต้องรอดสิ" อะไรอย่างเงี้ย "ถ้าเผื่อไม่รอด ก็เดี๋ยวลองเริ่มใหม่ก็ได้" อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือฮึ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เออ ค่ะ อื้อฮือ แล้ว เออ อือฮึ เราก็คือแนว แนวผู้ฟัง แนวที่ปรึกษาใช่ไหมคะ?
อาจจะแบบว่าปรึกษาไม่ได้ แต่อาจจะเป็นผู้ฟัง และให้กำลังใจได้ อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าเผื่อปรึกษาเราก็ไม่รู้ว่า ใช่ ๆ ใช่ ๆ ประมาณนั้น
อ๋อ <chuckles> อ๋อ ใจเย็น ๆ ไม่มีอะไรหรอก อะไรงี้ ใช่ไหมคะ? อ๋อ แต่ อาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็น เอาเป็นแนวแบบไม่ได้ ไม่ได้ถึงขั้นพี่อ้อยพี่ฉอดเนาะ ก็เป็นแนวศิราณีใช่ไหมคะ? เหมือนแบบเป็นศาลาพักใจ
อา ใช่ ใช่ค่ะ เป็นแบบว่าเหมือนศาลาพักใจ คือแบบว่ามาบอกว่า เออ มาเล่า ๆ ๆ ๆ คือเหมือนแบบว่า เราพอจะจับจุดได้อะว่า แต่ละคนที่เขาแบบมาเล่ากับเราอะ เขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เราพูด หรือว่าให้เรา เออ คือเขาต้องการแค่แบบคนรับฟังจริง ๆ
ค่ะ หือ ค่ะ อืม อ๋อ เขาก็ไม่ได้ต้องการที่ปรึกษา
ใช่ ๆ คือแบบว่าหลาย ๆ คนอะ เขาก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าอยากแบบพูดเรื่องตัวเองเนาะ แบบอยากจะระบายออกมา อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาไม่ได้อยากฟังสิ่งที่เราพูดสักเท่าไร เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วในความคิดของเขาอะ เขาก็มีทางออกของเขาแล้วแหละ เออ ประมาณนั้น ใช่
อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ แล้ว แล้วในส่วนตัวของเราอะค่ะ เวลาที่เราจะต้อง ฟ รับฟังเรื่องคนอื่นเยอะ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เรามีความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ? เรารู้สึกเครียดบ้างไหมคะ ที่เราจะต้องแบบคอยรับฟังปัญหาคนอื่นเยอะ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ?
อืม ค่ะ